Да, да, именно так и есть. Но видишь, э, мне кажется, уже уйти мы совсем от этого не сможем, к сожалению. Ну, просто, ну, уже алгоритмы всякие построены, уже всё это вот работает. М. Поэтому, мне кажется, а, избавиться от этого невозможно. А щас же ещё, вот, кстати, э, такой способ рекламы ненавязчивый, когда инфлюенсеры тебе что-то, м, незаметно продают.
Мгм. Ну это такой спорный вопрос. Незаметно уже это незаметно все прекрасно замечают.
Ну, слушай, там она, допустим, там, а, себе щёткой какой-нибудь что-то трёт, и там в кадре чуть-чуть щетка попадёт. Это ж тоже реклама. Ну, то есть, она такая ненавязчивая.
Да. Да-да-да. Ну вот, че Чаще всего вот этих, э, рек рекламодателей, да, вот, заставляют вот этих, э, блогеров, ну, за деньги, конечно. Не то что заставляют, но такой вот контракт у них то ли, что ли там, да. Ну, как-то целый ролик, прям, показывает товар вот этот, поэтому видно, что это реклама.
А она же работает. А, слушай, мне кажется, щас многие перешли уже на такой момент, когда они, вот, не делают, прям, чётких каких-то таких больших роликов. К я, вот, вижу, как они просто крупным кадром, она, там, пьёт кофе, например, а у неё крупным там, как бы, кофе, там, на заднем плане, а на переднем вот что-то вот, что там, я не знаю, какой-нибудь крем.
Мгм. Мгм, мгм. Ага. То надо прорекламировать.
Да-да-да, какой-нибудь там, я не знаю, патчи какие-нибудь, вот, они любят там все в этих патчах тусоваться бло блогерки по утрам.
Мгм. Да, ну, многие это же было раньше и в в фильмах, и в сериалах что-то реклами ну, вот так вот, ненавязчиво.
Так оно и сейчас там есть, мне кажется. Оно, вот, к считай, там, какой-нибудь фильм посмотришь, там везде эти машины, они же там не не блюрят вот эти значки на машинах.
Ну да. Да, да, да. В и и тоже, там тоже какой-то сорт кофе, да, вот видно пачку, он готовит, например, на кухне. Много что.
Да, да, да, обязательно обязательно. А ещё же там, знаешь, есть такие истории, когда и одежду, там, как-то показывают, она попадает в кадр тоже. Там тоже везде всё продумано, просчитано.
Да. Мгм. Вот вы живем, да, в мире, где, вот, каждый старается <laughs> нам что-то навязать.
Я вообще тебе как человек, который работал в продажах, <chuckles> могу тебе сказать, да. Всё, что сде делается в продажах, ни 1 шаг не делается просто так. Всё просчитано.
М. Всё уже рассчитано, всё все о нас все знают и все вот знают, что
Конечно. Там всё считается: целевая аудитория, сегментация,- то есть, э, прям высчитывается по каждому товару. Высчитывается его целевой покупатель. Поэтому гришь ты говоришь, как они нас находят? А вот так вот. У них уже всё сделано. Портрет.
М. М. М. Всё уже е всё уже, да, мы, нам уже от этого никак нь ни это. <chuckles>
Портрет покупателя создаётся. Вот тайно я тебе могу сказать, если ты не знала, портрет покупателя создаётся.
Ну, я это слышала, конечно, да.
Вот пы Ну вот, и представь, что они туда, в этот портрет покупателя добавляют, они, вот, ну, там очень продуманные люди сидят, такие вот, а, психологи, маркетологи, они это всё просчитывают, целые анализы проводят.
Мгм.